Guarda, ti capisco, io credo che in realtà sia un problema di tante persone che vivono in Italia. Ma, ti posso chiedere qual è la spesa più grande che ti ritrovi ad affrontare ogni mese?
Allora, <exhales> mhmm, una spesa, mhmm, grossa, grossa, grossa non c'è, nel senso che è la somma tra il mutuo, la rata della macchina, l'assicurazione della macchina, la scuola di mia figlia, ehm, le bollette, ehm, soma son tute la spesa proprio alimentare, che per quanto, ehm, una persona dica, magari: "Non la faccio grossa 1 volta alla settimana, la faccio poco per volta ogni giorno sulla base di quello che serve," ma comunque una spesa oggi, una spesa domani, insomma la somma poi diventa una cifra, insomma. Quindi, non c'è proprio una spesa che dici più cioè, chiaramente il mutuo è più alto rispetto alle altre spese, però el non è così esagerato e avevo comunque cercato di mantenere una rata sostenibile. Però, se vado a sommare insieme a tutte le altre cose diventa veramente un cumulo di spese.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh-mh. Mh. Domani e una dopodomani. Certo. Certo. Eh, no, è difficile. Infatti, volevo anche chiederti se avessi figli, mi hai detto di sì, hai una figliola. E quanti anni ha?
Eh! È una cucciola perché lei ha 3 anni e mezzo. Quindi <exhales> guarda, poi tra l'altro è celiaca, quindi tutto ciò che riguarda la spesa alimentare costa anche di più, perché c'è un piccolo sussidio mensile, però è veramente, mhmm, poca roba.
Ah, è picciotta. Ah, è piccolina. Mh-mh. Uh! <chuckles> Il doppio! Irrisorio, certo.
Esatto, per cui mi trovo a a spendere, spendere, spendere. Ehm, uhm, ti giuro, non capisco se veramente sono io che che ho una gestio una mala gestione dei soldi, oppure se effettivamente con con quello che che porto a casa è impossibile, o se sto vivendo sopra al mio alle mio possibilità.
Mh-mh.